Also, was mich interessieren würde, jetzt werden die Tage ja wieder kürzer. Es wird wieder früher dunkel draußen. Ähm, wie gehst du denn mit so saisonalen Stimmungen um? Also, gibt es bei dir sowas, dass du irgendwie jetzt merkst, dass deine Stimmung irgendwie schlechter ist, als, sagen wir mal, wenn die Sonne scheinen würde?
Ja, also, im Moment merke ich es noch nicht so doll, weil ich e die letzte Zeit relativ häufig im Urlaub war, aber ich glaube, in so 3 Monaten werde ich das auf jeden Fall merken und ich versuche das einfach grad für mich so zu reframen und einfach das gemütlichste aus dieser Zeit zu machen. <chuckles>
Ah schön. Okay. <chuckles> Sehr gut, das ist wahrscheinlich die beste Taktik. Ähm, aber hast du denn schon mal einen Winter gehabt hier in, ich sage mal, „im nordeuropäischen Raum“, wo du so gedacht hast: „Oh, jetzt habe ich wirklich 'n Winter Blues“, gab's das schon mal?
Hm ja. Ja, absolut. Grade wenn der Winter dann irgendwie gefühlt so im September anfängt und dann im März aufhört, dann dann, äh, finde ich, merkt man schon, hm, dass einfach so einem dieses Tageslicht nach hinten raus auch fehlt, ne? Oder einfach so Sonne auf der Haut und, dass es einfach was mit der Energie und der Motivation auch macht, oder?
Mhm, ja. Ja. Mhm. Ja, ja, ne, das verstehe ich gut. Das geht bestimmt einigen Menschen so. Hast du denn konkret an dir so, ähm, ja, Hinweise, Symptome gemerkt, dass du da jetzt irgendwie in so eine andere Stimmung geraten bist? Du hast gerade schon beschrieben: „Dir fehlte die Sonne auf der Haut“. Aber kannst du es noch 'n bisschen konkreter sagen?
Mhm. Ja, absolut. Also, ich glaube so dieses ich liebe das halt eigentlich nach draußen zu gehen und auch Tageslicht zu bekommen. Und, wenn ich im Winter dann nicht konsequent mich bewege oder eben nach draußen gehe, dann merke ich total bei mir, hm, das allgemein einfach meine Motivation abnimmt, Dinge zu erledigen und ich dann einfach am liebsten so zu Hause auf der Couch sitze gefühlt, ne? Einfach ja.
Mhm. <chuckles> Ja, verstehe. Okay. Und, ähm, hast du denn irgendwie schon die Erfahrung gemacht, dass, ähm, es wirklich auch in so 'ne ja, in so' ne depressivere Stimmung bei dir gerutscht ist, also, dass du so wirklich auch so mit Traurigkeit gekämpft hast und dich so gar nicht mehr motivieren konntest?
Hm, ich glaube eigentlich nicht, weil ich ganz gern auch ich kann mir vorstellen, dass das vielen Leuten so geht, aber ich nutze ganz gern die Zeit dann, um zu arbeiten, weil im Sommer, immer wenn die Sonne scheint, gehe ich raus und das hindert mich dann auch manchmal an konsequenter Arbeit und z ha ich liebe halt auch so Saunasachen und so Schwimmbad und so, oder Eiskunstlaufen jetzt ja für mich Eiskunstlauf-Season und deswegen habe ich das eigentlich tatsächlich nicht doller, als ich das auch mal im Sommer oder so h haben würde. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Ah, Okay. Mhm. Ah, das klingt gut. Ja, verstehe. Super. Ne, auch fi finde ich total gut, dass du da auch so mit Sport und Bewegung so dagegen, präventiv ja auch sozusagen vorgehst. Äh, das ist total klasse. Ähm, wie ist das denn, wenn bei dir jetzt im bekannten Freundeskreis eine Person wäre, die äh, von der du sagen würdest: „Hm, die kämpft wirklich jetzt mit dieser saisonalen Depression“. Ab wann würdest du der Person vielleicht raten, da auch ärztliche Unterstützung zu suchen?
Ja. Mhm. Ah, ich glaube, das ist immer wichtig, wenn man generell Anzeichen merkt von Depression, egal ob saisonal, oder nicht, dass man sich dann Unterstützung sucht von 'nem Therapeuten, zum Arzt geht, ähm, von Mentoren, Mentorinnen, auch mit Freunden darüber redet, weil, ähm, man ja sonst so alleine ja, wenn man merkt, dass man sich so zurückzieht und einem alles schwerfällt, ich glaube, dann ist es immer gut, ähm, mal mit jemandem darüber zu reden auch.
Mhm. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist dann total wichtig, das auch ernst zu nehmen, ne? Und, ähm, weil du jetzt so äh, du beschreibst dich als sehr aktiven Menschen, der auch gerne so Outdoor-Sachen macht, der gerne draußen ist. Hast du denn vielleicht irgendwie für Menschen, die das nicht so motivierend machen wie du so 'n Tipp für so 'n Morgenritual, oder ja, so ein kleines Ritual, ähm, wo ma äh, mit, äh, der man besser umgehen könnte, mit solchen saisonalen Stimmungen?
Ja. Absolut. Mhm. Ja. Ja. Ja, es gibt ja so, wenn man gerne Licht mag oder das gemütlich mag, dann könnte man so 'n Tageslicht-Wecker nehmen oder so 'ne Tageslichtlampe oder sogar auch 'ne Rotlichtlampe und ja damit erstmal irgendwas Gemütliches machen. <laughs> So irgendwie Atemübung oder so Journaling oder irgendwas, was man gerne mag 'n schönen Song hören.
Mhm. Ah ja. Mhm. <giggles> Das klingt gut. Ja. Und kannst mhm, super, ne, ist aber w weil du das Stichwort Journaling, äh, gerade gesagt hast. Viele, äh, Menschen, äh, wissen vielleicht noch nicht, äh, was das ist. Kannst du das kurz erklären?
Und dann auf jeden Fall ja. Ja, gerne. Das ist einfach, dass man sich morgens 'n bisschen was aufschreibt. Vielleicht auch, wenn man 'ne Person ist, die morgens gestresst ist, oder eher so emotional aufwacht, dann kann man sich erstmal Dinge runterschreiben, wie man sich fühlt oder wie man möchte, dass der Tag wird oder vielleicht auch To-do-Listen, <laughs> dass man so den Stress 'n bisschen bündelt oder vielleicht 'ne gute Intention für den gutes Ziel für den Tag setzt.
Mhm. <chuckles> Ja, klasse. Das ist total die gute Herangehensweise, finde ich. Und, ähm, du hast schon angesprochen, dass es vielleicht auch gut ist, so ein Rhythmus im Tag zu haben, ne? Feste Rituale, die einem dann so dabei helfen, resilient auch zu werden. Wie sieht es denn aus mit Mahlzeiten, mit Ernährung? Kannst du da irgendwas zu sagen?
Mhm. Ja. Mhm. Ja, gern. Also ich kann mir vorstellen, dass es im Winter auch wichtig ist, sich regelmäßig zu ernähren, weil's ja relativ früh dunkel wird.
Mhm.
Und dann denkt also, dann fährt der Körper ja auch seine Ernährungsfunktion runter, weil das über Lichtrezeptoren läuft. Und ich glaube ich kann mir vorstellen also, mir fällt es manchmal schwer ich will dann immer so cozy Sachen auch essen, ne, so viel Schokolade und sowas. Dass man da auch wirklich vielleicht trotzdem regelmäßige Mahlzeiten zu sich nimmt und die plant. Ich glaube, das kann einem ganz schön viel Energie auch geben und 'n 'ne gute Struktur. Also, ich kenne das von mir. <chuckles> Mhm.
Ja. Mhm. <chuckles> Ja. <chuckles> Ja. Würdest du denn sagen, dass es so ratsamer ist, dann auch wenn man so das Bedürfnis hat nach so High-Carb Sachen, also nach vielen Kohlenhydraten, sowas wie Kuchen,, <giggles> ähm, dass man ähm, da lieber darauf verzichten sollte? Oder, wie handhabst du das selber, oder gönnst du dir dann trotzdem manchmal?
<giggles> Ja, ja, ich glaube also ich habe, von mir aus, würde ich sagen, es gehört so 'n bisschen dazu, wenn man sich vielleicht mit 'ner Freundin oder so trifft, dass man dann auch mal so 'n schönes Bananenbrot isst oder so zum Kaffee. Aber ich würde sagen jetzt, hal das halt wichtig ist, dass man trotzdem noch genug Nährstoffe bekommt, auch vielleicht, wenn man Kohlenhydrate isst, dass die vielleicht
Ah, lecker. Mhm. Mhm.
ja, das, was regional gerade so wächst. Dass man dem Körper trotzdem auch was Gutes tut und dann vielleicht noch als Plus so 'n kleinen Kuchen oder Schokoriegel. <laughs> Ja.
Ja. <giggles> Als Belohnung. <giggles> Ja, schön, das klingt gut. Und, ähm, was hältst du denn davon: Einige Personen, ähm, äh, nehmen Vitamin-D, äh, Präparate Vitamin D3, ähm, weil sie eine geringe Sättigung davon im Blutbild haben. Ähm, was hältst du davon? Hast du das mal überprüfen lassen, deinen Vitamin-D-Wert?
Genau. Mhm. Ja, ich habe es mal überprüfen lassen und ich hatte, wie viele Leute, zu wenig Vitamin D auch. <laughs> Das war wohl so im Winter gewesen, wo ich nicht verreist bin, und ich glaube, das kann schon sinnvoll sein, darauf zu achten und einfach mal zu gucken, wie man sich fühlt, wenn man das jetzt nimmt, zum Beispiel in Absprache mit Blutbild auch 'n Arzt, kann ich mir jetzt vorstellen, <chuckles> dass man
Okay. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. Und hast du denn, als du das, äh, Vitamin D supplementiert hast, bei dir selber hast du denn irgendwie gemerkt, dass es so eine Verbesserung auch von deiner Stimmung mit sich geführt hat?
Also, ich hatte schon das Gefühl, dass es so war. Vielleicht ist es auch manchmal so placebo-mäßig, dass man das nimmt und so denkt: „Ja, ich habe mein Leben im Griff. Ich nehme meine Supplemente.“ Aber, äh, ich finde also, ich fand es schon, dass mir das geholfen hat. Wirklich, wenn hier auch gar nicht die Sonne scheint, ne, an einigen Tagen oder so lange nicht, ja.
Mhm. <giggles> Ja. Ja. Super, ja, ja, ne, das da hast du auf jeden Fall recht. Und, ähm, wie sieht es aus? Du hast, äh, eingangs erzählt, dass du sehr gerne auch an die Sonne verreist. Machst du das manchmal auch so, dass du bewusst in den Wintermonaten Reisen in den Süden machst?
Ja, absolut. Bei mir hat das eher so den Grund, dass ich dann so Naturzeit brauche. Also, ich finde nämlich im Winter ist es manchmal schwer, wenn man dann in 'ner Stadt wohnt, dass man dann genug Zeit in der Natur erlebt, oder? Weil man ja nicht mal an See fährt oder so.
Mhm. Ja. Mhm, das ist richtig. Ja.
Und, äh, dass man da dann irgendwie nochmal ans Meer kommt. Mir hilft das immer voll schwimmen zu gehen, zum Beispiel, oder irgendwie so Wellness, Saunazeit oder so macht. Da ich weil weil, ich glaube, das fehlt wirklich vielen Leuten, oder? Dass sie so diese gemeinsamen Aktivitäten haben im Sommer, diese Naturaktivitäten.
Mhm. Schön. Ja. Ja, das ist richtig. Das ist bestimmt f äh, schwierig für Menschen, die, wie du gesagt hast, in der Stadt wohnen oder in so Ballungsgebieten, wo jetzt wenig Natur in der Nähe ist. Oder wo die Menschen vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, durch fehlende M Mobilisierung sozusagen, ähm, da, den Weg in die Natur zu finden, weil man muss ja auch erst mal da hinkommen. Ähm, super, und hast du denn so Lieblingsländer, in die du gerne reist, nur jetzt um mal ein, 2 Länder als Beispiel zu nennen, wo du besonders gut Sonne tanken kannst im Winter?
Ja. Genau. Mhm, ja. Ach, äh, im Winter, ja, zu meinen Lieblingsländern, da ist mir grad Kopenhagen eingefallen, aber da haben die Leute auch erzählt, dass die ich dachte, die Dänen sind eigentlich die glücklichsten Menschen, also ich habe noch nie so viele glückliche Menschen erlebt. Aber auch die haben erzählt, dass sie im Winter Winterdepressionen bekommen, trotz Sauna und Meer. Und mein Lieblingsland ist, glaube ich, so, sowas wie die Kanaren. Die haben einfach so traumhaftes Wetter im Winter, weißt du? <giggles> Die haben immer Sonne.
Ah, okay. <giggles> Mhm. Ja. Oh, okay. Ja. Ah, ja. Mhm, super. Ja, es ist immer halt eine stabile Temperatur dort, ne? Es ist egal, welche welche Saison sozusagen ist. Ja, das klingt fantastisch. Und, ähm, was würdest du denn für ein Tipp, äh, geben, wenn, äh, Freunde, Freundinnen von dir, ähm, äh, fragen, was sie tun können, um ihre Stimmung im Winter zu verbessern. Also, du hast viele Dinge jetzt schon genannt, aber hast du da noch so konkrete Tipps auf Lager?
Ja. Genau. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, was zu machen, was woran man wirklich Spaß hat. Weil ich weiß die Energie, also, ich kenne das von mir die Energie ist eh low, man will eigentlich eh nicht so rausgehen und sich dann so Punkte zu setzen, irgendein Hobby, irgendwas wellness-mäßiges, irgendwas, worauf man richtig Lust hat
Mhm. Mhm. Ja.
ähm, dass man da einfach wieder 'n bisschen seine Routinen mal unterbricht und trotzdem auch neue Eindrücke bekommt, würde ich sagen.
Ja, ja, super. Das das klingt nach einer guten Herangehensweise. Und du hattest eingangs auch erwähnt, dass so Sauna und Wellness dir persönlich jetzt auch sehr gut tun, ähm, gegen diese saisonale Stimmung anzukämpfen, sage ich mal, ähm. Wenn jetzt jemand noch nie eine Sauna besucht hat oder da vielleicht neu ist, wie was würdest du der Person empfehlen, wie die so langsam starten kann in diesem Bereich?
Ja. Ja. Also, ich würde sagen, genau, sich erstmal 'ne Sauna raussuchen. Dann die Öffnungszeiten checken, ob's auch so manchmal gibt's ja auch noch Frauenabende oder so vergünstigte Abende oder Themenabende, wo man gut hinkommt. Und dann vielleicht sich 'n Freund oder Freundin auch schnappen, dazu verabreden, äh, dass man das wirklich für sich einplant. Weil manchmal ist man ja so: „Oh, das ist jetzt gar nicht nötig, da will ich kein Geld für ausgeben, ich habe keine Zeit.“ Ne, dass man das wirklich auch macht. <chuckles>
Mhm. Ja. Mhm. Ja, stimmt. <chuckles> Okay, ne, das klingt auf jeden Fall gut. Und, ähm, dann gehe ich davon aus, dass du selber jetzt noch gar nicht so richtig mit wirklich negativen saisonalen Stimmungen zu kämpfen hattest im Winter, sondern dass du da auch gut auf dich achtest und Vorsorge triffst, ähm, dass, äh, du da sozusagen stabil gewappnet bist mit deinen Ritualen, deiner Ernährung und deiner Bewegung. Ähm, aber wenn du jetzt nochmal so vergleichst, die Stimmung saisonal einmal im Winter oder vielleicht jetzt auch im Herbst, und dann die Stimmung im Sommer. Würdest du sagen, dass du im Sommer so ein anderer Mensch bist, oder wie würdest du das beschreiben?
Mhm. Ja. Ja, ich würde schon sagen und vielleicht nochmal, um auch das zu vergleichen, wie du meintest. Ich glaube, also, im Winter bin ich schon viel mehr in mich gekehrter und habe auch nicht so viel Energie und muss mich dann schon manchmal pushen, auch morgens Sport zu machen, oder chill dann, gammle viel mehr zu Hause rum oder gehe manchmal gar nicht so viel raus. Aber ich glaube, ich habe mich damit 'n bisschen abgefunden, dass ich da vielleicht auch nicht so viel wie sonst machen muss. Und ich glaube, das stresst die Leute halt, dass sie nicht so viel Zeit haben, nach der Arbeit noch das zu machen, was sie sonst machen draußen. Und ich glaube, dadurch ist es schon nochmal unterschiedlich definitiv der Vibe zu dem, wie man im Sommer so drauf ist, wie man sich auch sein Leben so vorstellt, oder?
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Stimmt, ja. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Und, ähm, vielleicht du hattest ja auch schon so Rituale wie Journaling angesprochen, die dir dann auch so helfen, im in den dunklen Jahreszeiten so deine Routine zu finden. Hast du denn vielleicht noch ein Ritual, was du mir nennen kannst, was du so im nur im Sommer machst? Also, nur, wenn wirklich die Sonne viele Stunden hat?
Mhm. Ja. Ja, voll gern, da fahre ich immer mit dem Fahrrad an See. <chuckles> Also, der See ist ja nicht so weit weg, so 15 Minuten mit dem Rad. Und ja, selbst wenn's nur für 'ne halbe Stunde ist oder so, einfach einmal ins Wasser zu gehen, weißt du, oder sich da mit 'ner Freundin, 'nem Freund zu treffen.
Ah, ach, schön. Ja. Mhm. Ja, toll.
Oder so 'n Spaziergang einfach in der Sonne und sich dann irgendwas zu holen, 'n Getränk oder 'n kleinen Snack oder so. <laughs> Das liebe ich auch richtig doll Kaffee.
Super, das das klingt total total schön. Auf jeden Fall. Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du mich da so mitgenommen hast und von deinen unterschiedlichen saisonalen Stimmungen berichtet hast und von deinen Routinen. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
Ja. Ja, sehr gerne. Danke dir auch.
Bis dann. Tschüss.
Tschü